Hi, chào bạn.
Hello, hello, xin chào bạn, thì, à, thật ra là ẩm thực á là luôn là niềm sở thích của riêng mình, hông biết là bạn có thích ẩm thực hông?
Ừm. Ừm. Trời, chắc chắn rồi, kiểu là, đó là một trong những yếu tố làm cái, a, tâm trạng của mình, ờ, mỗi khi căng thẳng á mà được ăn những món ngon, thì mình sẽ cảm thấy vui hơn rất là nhiều.
Ừm. Ừm hứm. Đồng ý, không những vậy á, kiểu, giống như là, ưm, có mình luôn có một cái châm ngôn sống á là, à, à, sống để ăn, chứ hông phải là ăn để sống, kiểu như vậy luôn á. Cho nên á là việc mà, sao ta đúng rồi, cho nên á là việc ăn ngon đối với mình rất là quan trọng. Thì, à, không biết á, thì, ờ, có rất là nhiều món ăn là bạn đã thử khắp thế, ơ khắp nơi trên thế giới rồi. Thì, à, đặt và thật ra là mình muốn tò mò muốn hỏi á là không biết là trong những cái món ăn mà, kiểu giống như, từ đó giờ bạn ăn á, thì cái món ăn nào mà nó có, gọi là, gắn liền với tuổi thơ của bạn nhất?
<laughs> Nó nó ngược ngược ha? <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, món ăn mà nó gắn liền với ký ức tuổi thơ của mình á, thì tại hồi nhỏ mình đi học á, mình thật sự là rất là thích ăn hàng, nên là, kiểu, giống như mình hay ăn mấy cái món giống như là bò bía nè, rồi, ừ, bò bía gỏi cuốn, rồi mình hay ăn mấy cái bánh in á, tại trước trước cửa trường học họ hay có làm mấy cái bánh in, ờ, đóng kh Đúng rồi, chính xác, rồi cái, ơ, mình ăn, ơ, bánh me nữa, cái bánh tráng màu cam rồi bánh tráng màu cam rồi họ có trét me lên á, ăn nó chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon, hoặc, ờ hoặc hoặc là bánh bánh bía, bánh bía ngọt á, ừ, ừm, còn bạn thì sao? <chuckles>
Ừm. À. À há, đồng ý. Đó. À. Đúng rồi, bánh linh tinh. Ờ. À! Bánh me là bánh gì vậy? Bánh me là bánh À. Ồ, khai sáng nha, mình chưa biết bánh đó. Ờ. Ừm. À, trời ơi, bạn bạn làm mình, ờ, ờ, nhớ tới cái xe mà của mấy cái chú, à, hay chở tới chửa cừa c cửa trường, à, học á, để bán mấy cái xiên nướng á, bò nướng lá lốt này, đậu hủ nướng nè, rồi, à, xúc xích nè. Nhưng mà nhưng mà, kiểu, hồi xưa á là đâu có mấy cái, kiểu, giống như là mấy cái bò viên chiên, cá viên chiên giống như bây giờ đâu, phải hông? M cái đó là nó ra sau, nhưng mà hồi trước lúc đó là món bò nướng lá lốt với, kiểu, món, ờm, đậu hủ nướng á, xong nướng tại chỗ rồi xong á là bán xong rồi cái, ờm, a, chế tương ớt lên, nó vậy đó. Mỗi xiên như vậy đúng rồi, ừm, mỗi xiên như vậy 200, 500, 1.000. Trời ơi, ngon tới giờ, phải hông?
Ừm, ừm. Ờ, đúng, đúng. Trời, ngon. Ờ, chính xác luôn. Ừm. Ừm. Ừm, hấp dẫn. <chuckles> Ừ, thật sự, đúng rồi, với lại mình còn nhớ cái món mà, ờ, đá bào siro á, mà người ta ừ, cái cái chú đó in hình giống như là hình Doraemon nè, rồi hình hình con này con kia á, rồi chế làm cái khung cho đá bào xong rồi chế siro lên, ờ, mình ăn cũng nhớ tới bây giờ. <chuckles>
Chuẩn luôn. À. À. À, biết luôn. Đúng, rồi, à, sao ta, rau câu nè, rau câu đổ khuôn á, là có hình trái này trái nọ nè, rồi, à rồi, à, bánh, a, bánh đúc, bánh đúc mà, kiểu giống như là, bánh ở dưới trắng trắng rồi ở trên, a, ở trên có mấy, a, cái miếng thịt rồi bì á, ở dưới là bột á, bột trắng trắng ở trên rồi, à, có thịt rồi có bì rồi củ cải với rau đồ đó, hổng biết bạn biết món đó hông? Ăn với nước mắm á. À, ờm. Ờ, rồi, à
Ừm. Ờ, yeah, đúng rồi. À. À. Ờ, có, có, mình biết món đó, mình cũng thích lắm. Ờ, mỗi lần vô là ăn mấy chén luôn.
<laughs> Rồi xong, gì ta, à, còn có bánh mì nữa, hồi xưa trước, a, bánh mì là, k kiểu, quá thông dụng rồi, phải hông? Nhưng mà vẫn nhớ. Hồi xưa mình hổng có tiền á. Ờ.
Ừm. Hồi xưa thì ờ, sao bạn?
Hồi xưa mà mình hổng có tiền á là mình mua á là nửa ổ bánh mì thôi. <laughs> Ời. <laughs> Kiểu
À, ừ. Hồi xưa mình á còn ăn cái loại mà người ta làm bánh mì kẹp kem á, hổng biết là bạn ờ, bánh mì ngọt kẹp kem rồi chế sữa đặc lên, rồi chế sô cô la, rồi rắc miếng đậu phộng, trời ơi mà nó ngon. <laughs>
À! Có, có biết. Đồng ý. Ôi, ôi, ôi. Đúng, kiểu, giống như là, gì, kiểu, giống như là, ờ, sao ta, quá đặc biệt, phải hông? Kiểu, giống như là, chế được một cái món ăn khá là ngon á, khá khá là bắt miệng luôn á. Rồi, bạn bạn làm nhớ quá.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, sau này cái tụi mình lớn hơn chút xíu thì bắt đầu cái món, ơ, bánh tráng trộn ra đời, trời ơi, và nó gắn liền cho tới bây giờ luôn. <laughs>
Ừm. Đúng. Đúng, à, còn cái món nữa gì nữa, à, sương sáo, sương sa hột lựu. Ờ.
Ừ, đúng, có, có. <laughs>
Bánh lọt, à, bánh lọt xương sáo đồ ha, nước cốt dừa đồ ha. Trời ơi, một thời luôn, nói chung quá ghiền. Đó, mà bạn biết sao hông? Hử?
Trời ơi, nó ngon. <laughs> Chính xác luôn. Ừm, vậy thì ờ, sao bạn?
À, là hồi xưa á là mình có bà ngoại á là bán trước trường đại học, á lộn trước trường tiểu học luôn, là bán đồ ăn cho con nít ấy, cho nên là cái kỷ niệm về mấy cái món ăn đó của mình khá là nhiều luôn á.
Ừm. À, hèn gì! <laughs> Ừm, vậy vậy thì mấy cái món ăn nào mà nếu mà bạn ăn chung với gia đình á vào những cái dịp đặc biệt á, thì nhà bạn sẽ ăn những cái món gì?
Ừm. Ờ, ăn với gia đình á hả? Vào dịp đặc biệt á hả? Thì, ừm
Ừm.
bình thường, á là, kiểu, giống như á dịp đặc biệt, à, là khi mà mình đi học xa á, rồi mình về nhà á, thì kiểu gì ở nhà cũng làm cái món gọi là ruột khìa cho mình, không biết là bạn có biết, có nghe cái món đó chưa?
Ừm. Ồ. Mình biết, mình biết, có cái ừ, nhưng mà hổng biết là cái cách làm nó có giống hay không thôi. Cái ruột khìa mình ăn thì, kiểu là, nó hơi đỏ đỏ, người ta bỏ màu màu điều á, làm cho nó hơi đỏ đỏ. Ờ, còn bạn thì sao?
Ờ. À. À há. À, ờ. Thì cái món ruột điều đó đó, là, kiểu giống như, thì, ờ, nhà mình mua ruột về rồi tự chế biến luôn, rồi sau đó là, kiểu, giống như là, cái màu mà để lên đẹp á là thường là thắng nước màu, màu cánh gián nè, rồi, à, khìa, khìa với đường với nước dừa, thường là nếu mà có khìa nước dừa thì ngon hơn á, nó sẽ là màu đẹp hơn. Đó. Tới khi mà nó sệt sệt á trời ơi trời, nói chung là không nơi đâu bằng ở nhà á, kiểu, giống như là, cái khẩu vị đó đó lại là quá ngon rồi, đi ở đâu mà cái món ruột khìa đó ăn ở ngoài cũng khó tìm lắm.
Ừm. Ừm. Trời. Ừm. Hấp dẫn quá! <laughs> Ừm. Đúng rồi, với lại đã là ruột á thì mà ăn ở ngoài thì, kiểu, mình hổng dám tin tưởng vào cái, ờ, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm lắm ha? Ờ, còn gia gia đình mình làm thì mình nghĩ là vẫn hơn, sạch sẽ hơn.
Ừm. Đúng rồi. Đúng. Ừm, thì không biết còn bạn thì sao? Mỗi lần về, à, tụ tập với gia đình trong những dịp đặc biệt á thì nhà bạn hay ăn món gì?
À, thường thì khi mà mình đi du học về là ba mình sẽ đổ bánh xèo. Trời ơi! <laughs> Ừm, thì rất là mình rất là thèm.
Ôi, chuẩn chuẩn luôn! Nó. À, bánh xèo à, bánh xèo nhiều rau ha? Nó á. Trời ơi! Bánh xèo mà có rau là ngon. Ừm.
Đúng rồi, mình thèm bánh xèo cuốn rau, ừm, nguyên một rổ rau hấp dẫn ha! Cái rau gì mình quên mất tiêu, cái rau gì mà nó nồng nồng á? À, cải bẹ xanh. <laughs> Ờ.
Dạ. Đúng. Ồ! Đúng rồi, ăn cái bánh xèo hồi xưa ở dưới quê thì mình hổng có, a, kiểu, giống như điều kiện ăn cải bẹ xanh nha, nói chung là ở dưới quê là ăn rau tập tàn nhiều hơn. Nhưng mà khi mà lên Sài Gòn á, thì, kiểu, giống như ăn bánh xèo trên này Sài Gòn thì nó, kiểu, luôn luôn có cải bẹ xanh, tại cải bẻ xanh trên Sài Gòn thì dễ mua với rẻ nhất mà, phải hông? Xong mình nói sao nó kết hợp mà nó cuốn quá, cho nên là lúc sau mà mình về quê ăn bánh xèo á, là có thêm rau cải bẹ xanh nữa.
Alo. Ừm, đúng rồi. Ừ. À, ừ, còn ba mình thì đụng ừm, kèm ngoài cái cải bẹ xanh rồi xà lách này nọ, nói chung là cũng trộn đủ rau. Nhưng mà, kiểu, cái ba mình đổ nó khá là giòn á, nó cái viền bánh nó siêu giòn luôn nên là, kiểu, ừm, cái món ăn nó làm mình nhớ mãi nên là, kiểu, mỗi lần mà về thì mình luôn nói là ba mình đổ cho mình ăn.
Ừm. Ừm. Đồng ý. À! Đúng rồi. Đúng rồi. Hiểu, giống như là ha, bánh xèo có cái da giòn giòn, ăn với cái chén nước mắm bắt mắt, rồi, kiểu, giống như thêm một cái rổ rau nữa. Thì hông biết là bình thường bạn sẽ có những cái gõ ga rau gì đặc biệt ở cái khu của bạn hông?
Ừm. Ờ, thường thì mình thấy là, giống như, ba mình mua cải bẹ xanh nè, rồi xà lách, rồi giá, rồi, à, rau à, ở bên mình này nếu mà ăn bánh canh Trảng Bàng á, thì nó sẽ có nhiều loại rau, giống như là, rau khế, rồi rau x rau xá xị, rồi, à, khế khế xanh, chuối chát. Kiểu vậy đó, có có nhiều cái nó lạ lạ. <chuckles>
Ừm, ừm, ừm. À. Đồng ý. À, à! Đồng ý. Trong, a, trong cái bánh canh Trảng Bàng đó là mấy cái chi nhánh ở Sài Gòn có, nó nó ăn, a, cái gì ta, ăn gỏi cuốn, ăn, a
Đúng rồi, ăn mình hay ăn gỏi cuốn á, ờ.
Ừ, thịt heo cuốn. Ờ, ừ, xong có có nhiều rau ha, nhiều nhiều rau xá xị hay là mấy cái rau gì rất là, kiểu, khá là đặc biệt ấy, rau rừng ấy, kêu bằng rau rừng ấy, rồi rồi.
Ừm, đúng rồi. Rau rừng nó rất là ngon, có có lá mơ lá me gì tùm lum hết á nhưng mà ăn nó rất là cuốn luôn, nó tạo ra vị chua chua, thơm, ừm.
Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, quá cuốn, phải hông? Ừm. Như vậy thì cho mình hỏi là có có cái món ăn nào mà hồi nhỏ mà bạn, à, không thích ăn mà lớn bạn thích ăn hông?
Chắc là rau đắng. <laughs> Ờ, hồi xưa mình cực kỳ ghét rau đắng luôn, mà tại tại vì mình thấy ăn vô, trời, nó đắng nghét có gì đâu mà ngon, cái sau này cái mình thích ăn là tại vì mẹ mình nấu bún mắm. Mà khi mà bún mắm là mà kết hợp với rau đắng nó lại khá là dính, nên là từ ừm, mà phải độn như vậy thì mình mới ăn được chứ còn ăn rau đắng không thì mình không ăn được. Còn bạn thì sao?
Rau đắng hả? <laughs> Ờ. Đúng. À. Chuẩn. Ờ, đó. Ờ. Đồng ý. Mình á hả, thì, à, hồi nhỏ có một cái loại à, hổng biết gọi là ẩm thực thì có đúng không, mà là trái cây á. <laughs> Là có thanh long á. Hông biết đợt đó mình ăn thanh long hay sao, tự nhiên mình ăn xong mình bị ói, xong là thôi từ đó tới sau là mình không ăn, không không ăn thanh long nữa. Nhưng mà cho cho tới khi lớn rồi tự nhiên một ngày đẹp trời đó ăn thanh long, ủa, sao nó cuốn dữ vậy, nó ngon dữ vậy, rồi xong ở nhà mình lại trồng ấy cho nên là khá là ghiền luôn.
À. Ờ. Ồ. Ừm. Ừm. Ồ! Hay he, bởi, ơ, có những thứ mà mình ghét nhưng mà lớn mình ăn lại mình lại thấy ngon.
Ừm. Ừm. Hừm, thì không biết làm những cái món ăn tuổi thơ như vậy á, thì nó đã ảnh hưởng tới sở thích ẩm thực ẩm thực của bạn như thế nào?
Ừm, thì mấy cái môi ăn tuổi thơ nãy giờ tụi mình kể với nhau á, thì, nó tạo cho mình có thói quen là thích, yêu thích mấy cái món mà nó đậm đà với nó gắn với hương vị truyền thống.
Ừm. Ừm. Đồng ý, khá là hay.
Ừ, thì kiều ừm, với lại, kiểu, ờ, như vậy, ờ, mấy món ăn đó nó làm cho mình, kiểu, đi đâu xa rồi mình cũng nhớ về, ừm, mấy cái món đó hết á.
<chuckles> Kiểu như kiểu như ghiền quá rồi mà đi tùm lum mà hổng có cái món nào mà đúng ý hết trơn, phải hông?
Đúng rồi, chính xác luôn. Còn bạn thì sao? Có cái món tuổi thơ nào mà nó ảnh hưởng tới sở thích ẩm thực của bạn hiện tại hông?
Ừm. À. Ờ, khá là nhiều. Thì giống như là canh chua nè, thật ra là canh chua là mình ăn dưới quê, và tới bây giờ là thật sự là, kiểu, giống như vẫn là đam mê của mình á. Canh chua, canh chua rau nhút, <laughs> biết biết rau nhút hông? À, nó. Ừm.
Ừm. Ờ, đúng rồi, biết, biết, rất là ngon. Ừm, mà ở bên đây kiếm rau nhút đâu ra? <laughs>
Đúng rồi, lòi con mắt luôn. Ê, nhưng mà ở, à, ở ở bên đây mình thấy mọi người hay bảo là ăn, a, ăn bánh xèo với lá chua đó, mọi người hay nhắc lá chua mà mình hông b thật sự không biết lá chua là gì, bạn có biết hông?
Không, mình cũng hổng biết luôn. Mà tại vì mình thấy bánh xèo bên đây cái dĩa rau của họ nó khá là đơn giản á. Nó chỉ có cải bẹ xanh thôi và không có cái gì khác, nên là mình, ờ, cũng hổng biết. <laughs>
Vậy hả? À. À. Mình thấy là Kiểu, mà bán trong tiệm thì chắc là hơi tiết kiệm, nhưng mà mình nghĩ là mấy nhà của mấy người dân á, bên đây nè, là, kiểu, giống như là, họ cũng có trồng nhiều cái loại rau. Thì hôm bữa là mình có nghe á là, sao ta, à, có cái, a, lá chua để ăn bánh xèo, mà mình hông biết là cái lá chua đó là lá gì.
Ừm. À, đấy. Ừm, để chút mình tìm tìm hiểu thử coi.
À, mình tìm hiểu không ra nhưng mà, kiểu, giống như là, mình nghĩ mấy cái khu mà khí hậu, giống như là
Ừm.
bên Cali đồ đó ừ, bên Cali đồ đó, mọi người hay trồng, tại vì cộng đồng người Việt Nam ở đó nhiều, kiểu, giống như là, sống
Nhiệt đới, ờ. Ờ, mình thấy bên đây cũng toàn là rau mint rồi rau húng quế, rồi, ờ ờ, nó nó rồi rau nh ừ, rau diếp cá, mấy rau cơ bản thôi chứ mình không thấy chưa chưa thấy lá chua nha.
À. Mấy rau cơ bản á, phải hông? À. Ừm. Ờ, cái lá chua đó thì mình có nghe nói, nhưng mà thật sự là hông biết cái lá đó nó hình dạng hình, ờ, hình dạng như thế nào luôn á. Ừm.
Ừm. Ừm.
Rồi.
Ngoài, à, ngoài ra thì, à, hông biết là bạn có nghe kho quẹt chưa?
Thì, ừm, ừm, sao bạn? Có, có chứ, trời, hồi nhỏ mà mẹ mình thì hồi xưa mà, kiểu, nhà thì nói chung là không có điều kiện nhiều, thì mẹ mình hay làm rau luộc, mấy cái rau tập tàng á, để chấm với lại kho quẹt thì mình thấy, trời, ăn nó siêu, siêu dính luôn, đặc biệt là nếu mà ăn được với cơm cháy nữa là, trời ơi, nó ngon!
Ừm. Ừm. Đồng ý. Đúng rồi, dính nè. À. Quá chuẩn luôn, mà, kiểu, giống như là, hồi xưa cái món kho quẹt đó là cảm giác, giống như là, món ăn gắn liền với người nghèo, phải hông? Kiểu, giống như là, hổng có tiền rồi xong kiếm 1-2 con cá rồi kho thiệt là mặn rồi xong có nước hơi sệt sệt để chấm với rau ấy, nhưng mà bây giờ, kiểu, giống như là, nó thương mại hóa thành một cái món, gọi là, khá là fancy trong mấy cái nhà hàng á, phải hông? Mình cũng hơi bất ngờ về cái món đó cực kỳ luôn á.
Ừ. Ừm. đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, mình cũng hổng ngờ là hồi kỳ mình về miền Tây á, mà về Cần Thơ là họ có cái món đó, cái tiệm bán cái món đó luôn. Đó là ừ, ờ, đồ cơm cơm cháy kho quẹt. Thì mình nói là "Ôi trời ơi, cái giờ món này nó du hành luôn rồi."
Ừm. Ừm. Ừm. Đó. Đúng rồi, mà ở Sài Gòn bán nhiều nghe, nhưng mà, kiểu, giống như là, mấy cái người trẻ trẻ ăn bây giờ á, thì người ta cứ nghĩ là cái đó là một cái món khá là đặc biệt, hoặc là, ờ, kiểu giống như, người ta hông biết là cái món đó gắn liền với người nghèo ấy.
Ừm, đúng rồi, người ta tưởng đâu là lấy ý tưởng từ cơm cháy rồi ăn với rau rồi kết hợp như vậy cho nó có sức khỏe. <laughs>
Ừm. Hả? Đúng rồi, mà mà họ đâu có biết là, à, behind the scenes là cái món đó là, kiểu, giống như là, hồi xưa nhà nghèo quá, hông có hông có á không có thịt, không có tôm, không có cá để ăn, cho nên là mới chế ra cái món đó, chỉ còn ờ, ờ, kho một miếng cá chút xíu rồi bỏ thêm vài tóp mỡ, phải hông? Trời ơi. Đó.
Đúng, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Với lại còn bỏ thêm, ơ, tôm khô nữa, hồi đó mẹ mình có bỏ thêm tôm khô, ừm.
Đúng. Ê, tôm khô là nhà có điều kiện rồi đó nha. <laughs> Đúng rồi, ờ, rồi, cảm ơn bạn nhiều cho buổi chia sẻ ngày hôm nay nha.
Ủa vậy hả. <laughs> Ừm, mình cũng bạn cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn nha.
Chào bạn nha, có cơ hội thì mình sẽ trò chuyện tiếp ha. Chào bạn.
Ừm, chào bạn.